Dis-moi, quand as-tu pris une décision que tu regrettes et heu, surtout qu'en as-tu tiré?
En fait, quand j'étais, heu, en terminale et qu'on commençait à réfléchir, heu, avec, heu, l'ancêtre de Parcoursup là, aux aux suites de aux suites d'études et heu, ce que j'allais faire a après mon bac. En fait, heu, je me suis laissée beaucoup, beaucoup influencer par, heu, ma famille, tu vois? Sur le choix de ce qu'il fallait faire après des étu après le bac, heu, vu mon parcours, vu voilà les attentes, en fait, de ma famille et heu, et du coup ça l'a pas du tout fait pour moi après et heu, c'est voilà, j'ai été trop trop trop, heu, malléable et trop influencée et je me suis pas du tout, heu, assez imposée et heu, voilà.
<laughs> Oui. OK. D'accord. Parce que ta famille que tu fasses quoi?
Bah, alors ma famille, ils m'encourageaient vraiment à faire, heu, une classe prépa pour, heu, des grandes écoles et cetera. Donc heu, pour donner un peu de contexte, mon frère avait fait Sciences Po à Paris et cetera. Donc en fait, heu, je pense que, heu, consciemment ou inconsciemment, j'ai jamais vraiment su, mais ils avaient un peu envie que je fasse la même chose. Alors que finalement, heu, on avait des profils hyper différents, des personnalités hyper différentes, enfin que vraiment, heu, voilà, il y avait pas tellement de raisons de projeter les attentes des uns sur les autres.
Mmh mh. OK. Bien sûr. Mmh mh. Et toi tu voulais faire quoi? Ou est-ce que tu savais pas? Oui c'est sûr.
Bah, je savais pas trop. Ouais, voilà, je savais pas trop à l'époque. Après je savais que, tu vois, j'étais beaucoup plus intéressée par, heu, des matières plus vivantes, tu vois? Le marketing, heu, la finance, heu et cetera et mais en fait, c'est vrai que comme, bah, j'avais 17 ans, j'étais complètement perdue, tu vois? Je je savais pas et heu, et donc je me suis laissée, heu, voilà, je me suis laissée influencer. Donc je me suis inscrite dans des pour des classes prépa et cetera et heu, comme j'avais des bonnes notes, bah, je suis partie en prépa. Donc heu, voilà j'ai fait quelques semaines, heu, dans une prépa à Marseille et en fait au bout de 3 semaines, j'ai pété un câble. <chuckles> J'ai dit que ça n'allait pas du tout, que ça ne me plaisait pas, que je détestais les gens, je détestais les cours, il y avait rien qui allait. Je détestais la ville, enfin voilà quoi, je leur ai dit: «Heu, il y a rien qui va, je suis hyper malheureuse, je pleure tous les jours, j'en peux plus, je tiendrai jamais, heu, 1 an ou 2 de prépa, en fait c'était ça ne me va pas du tout» et donc là, heu
Oui, mmh. D'accord. Mmh mh. Oh mince! <laughs> OK. Waouh. Et en plus tu étais pas dans la même ville, heu, tu avais dû déménager. Mmh.
Ouais voilà, j'avais dû partir, prendre un appart et cetera et là heu, bah, un peu tsunami, tu vois? Parce que bah, en fait c'était, bah, déjà un échec et qui était mon 1er échec, heu, scolaire, on va dire, ou universitaire. Mais tu vois, quand tu as toujours eu des bonnes notes, heu, une très bonne mention au bac et cetera, d'un coup c'est: «Waouh en fait là, ça marche pas et je me suis trompée». Heu, 1re fois de ma vie et puis surtout, bah, en fait, quelque part, même si je leur ai pas dit vraiment à ce moment-là, en fait les gars, heu, vous m'avez poussée vers une voie, heu, qui qui ne me correspond pas du tout et finalement vos attentes, bah, elles m'ont emmenée, heu, dans un trou quoi, qui qui ne me va pas
Bah, bien sûr. Bien sûr. Tu leur en voulais un peu. <laughs>
et du coup, heu, bon, moment un peu compliqué à passer, tu vois? Je savais pas trop comment j'allais rebondir, heu, ce que j'allais faire et cetera, mais c'est vrai que vraiment ce jour-là, le jour où je leur ai dit: «OK, vous savez quoi? En fait la prépa c'est pas pour moi et on va arrêter de perdre du temps parce que de toutes façons, heu, que j'arrête maintenant, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, de toutes façons, je ferai rien après cette 1re année d'études qui ne me va pas». Heu
Mmh mh. Oui. Bah limite il valait mieux, heu, peut-être arrêter ou changer de voie le plus rapidement possible.
Bah, c'est ce que je me suis dit parce qu'en fait, heu, bah la prépa, ça commence tout début septembre, donc on était fin septembre et je me suis dit: «Peut-être, tu as encore le temps de faire autre chose», tu vois? Sur un malentendu, tu peux rejoindre, heu, une fac, heu, un truc comme ça plutôt que finalement, de zoner et d'arrêter en janvier et de dire: «Bah là maintenant, heu, il y a plus rien à faire, il faut attendre septembre, heu, la prochaine rentrée, quoi»
OK. <chuckles> On ne sait jamais. <chuckles> Bien sûr.
et voilà, du coup, ce que j'en ai tiré vraiment ce jour-là, le jour où je leur ai dit: «Non en fait stop, ça ne va pas du tout», c'était qu'en fait, heu, bah, j'avais l'âge, heu, j'avais 17 ans et j'avais l'âge de faire, heu, mes propres choix sans, heu, sans me laisser influencer. Enfin de de prendre les conseils et cetera. J j'ai pas voulu, heu, tu vois, non plus tout jeter et leur dire qu'ils étaient nazes et que voilà, je voulais plus jamais, heu, écouter leurs conseils. Mais que néanmoins, j'étais maintenant, heu, un peu adulte et un peu capable de faire mes choix et en tout cas de m'écouter et de me laisser guider aussi par, heu, mes intuitions, mon cœur, mes connaissances et cetera et qu'en gros, j'étais capable d'avoir, heu, mon propre modèle, heu, différent de mon frère et que en à la fin, tout irait bien, quoi.
Mmh mh. Bien sûr. Oui, oui. Bien entendu. Fatalement. Mais bien sûr. Mmh. Et finalement, heu, est-ce que tu es passée par une conseillère d'orientation ou, heu, est-ce qu'il y a il y avait quelqu'un qui v qui a pu t'aider ou te guider, heu, heu, pour, peut-être, heu, essayer de trouver une nouvelle voie?
Ouais, heu, alors du coup, bah je suis rentrée à la maison avec ma petite valise et puis heu, mes parents, ils m'ont dit: «Écoute, heu, voilà, what's next? Quoi, qu'est-ce que tu vas faire?» et heu, pour le coup, ils ont été hyper, heu, sympas et compréhensifs. Ils m'ont dit: «OK, bah, écoute tu t'es plantée, tu t'es plantée». Bon ils ont pas du tout reconnu qu'ils m'avaient, heu, influencée, mais bon peu importe. Heu, on a dé j'ai décidé de passer outre et ils m'ont dit: «Voilà, nous on est là, écoute, heu, tu peux faire autre chose, tu peux aller dans une autre ville, heu, tu peux aller travailler 1 an aussi si tu as envie, heu, de voilà, voir un peu la vraie vie et cetera. Donc nous on est là, choisis et puis écoute, heu, ess renseigne-toi»
Ah beh, oui déjà. Mais, bien sûr. <chuckles> Bien sûr.
donc heu, bon à ce moment-là, j'ai recontacté pas mal de mes anciens profs qui étaient tous hyper surpris parce qu'en fait, heu, bah, voilà j'avais toujours été très bonne élève et que la prépa, heu, ça les ça les avait pas surpris, tu vois? Ils pensaient que ça m'a ça m'irait bien et heu, donc j'ai re j'ai recontacté plutôt mes profs, heu, tu vois, de sciences économiques et cetera, mes matières en fait préférées en terminale. Là où j'avais eu les meilleures notes et heu, et voilà, à force j'ai un peu cherché sur internet, j'ai appelé pas mal de facs et cetera, pour savoir en gros qui est-ce qui prenait encore des inscriptions en France, heu, fin septembre et quel cursus tu pouvais, heu, rejoindre
Oui. D'accord. OK. Beh, bien sûr. Mmh mh.
et heu, et du coup j'ai trouvé une fac à Lyon, une fac de sciences économiques, sciences politiques donc un double diplôme qui, heu, qui me permettait encore de m'inscrire et donc je me suis dit: «Allez j'y vais, de toutes façons, au moins, j'aurai 1 an», heu, tu vois? 1 heu, 1 année validée et c'est toujours mieux que rien, quoi.
Oui parce que j'allais dire, heu, au final ça rejoint un petit peu, heu, ce que ton frère avait fait parce qu'il y avait aussi une partie sciences politiques.
Ouais voilà, donc ça me permettait, tu vois, de me dire: «Peut-être, je me suis pas complètement plantée, peut-être c'est la prépa qui me convient pas» et heu, et ça, m'ouvrait justement sur les sciences économiques où je sentais quand même dès le début que j'avais vraiment une bonne appétence, que c'était une matière qui me plaisait, heu, tu vois? Voilà.
Oui, OK. Mmh mh. D'accord.
Et heu, et du coup, voilà justement après, bah, ça s'est super bien passé, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'économie qui me plaisait, économie, sociologie, toutes ces matières-là et que voilà, je voulais vraiment, heu, finalement après, avec plusieurs années d'études c'était vraiment ça que je voulais, heu, que je voulais poursuivre. Mais, hem, voilà, c'est vrai que ce jour-là, ça a été vraiment une prise de conscience en fait de, heu, de ne pas se laisser heu influencer sur, heu, trop influencer sur des choix, et heu, et ça m'a beaucoup servi, ouais, par la suite.
D'accord. Mais bien s Mais ça veut dire que, heu, tu as dû redéménager pour aller à Lyon?
Mouais, j'ai dû redéménager. Je suis repartie avec ma petite valise, on a retrouvé un appart, et cetera. Donc heu, sur ce coup-là, effectivement mes parents, ils ont été quand même super cool. Mais heu, mais voilà, c'est vrai qu'après coup, tu vois, je me suis dit: «Mais en fait, tu as perdu tellement de temps», parce que du coup à Lyon, je suis arrivée, l'année avait déjà commencé donc, heu, je connaissais personne, j'étais en difficulté, heu, j'ai eu pas mal de temps, tu vois, à essayer de rattraper un peu le train qui était, heu, un peu parti sans moi, même si c'était que quelques semaines. Et heu, et voilà, après coup, je me suis dit: «En fait, heu, dès le début, tu aurais pu savoir que, heu, cette prépa là, en tout cas, heu, elle était pas pour toi». Et qu'en gros inconsciemment, évidemment, je l'ai compris plus tard. «Tu faisais ça, heu, un peu pour, heu, faire plaisir à papa, maman, tu vois? Et tu t'es pas assez, heu, imposée, et heu, et que c'était un peu dommage, quoi».
<chuckles> Oui, heu Bien sûr. Mmh mh. Et est-ce que tu penses que, justement, le fait que tu te sois pas trop imposée, c'était simplement, ben, du fait de l'âge, heu heu, où tu suivais simplement, ben, heu, l'avis, heu, éclairé de tes parents? Ou est-ce que tu penses que, dans ta vie de tous les jours, encore aujourd'hui, de temps en temps, tu dois te faire un un peu violence pour éviter, justement, de suivre, heu heu, les avis des autres?
Ouais, je pense que c'était un peu ma personnalité de, heu, de m'effacer, tu vois, de pas faire de vagues, heu, notamment à cet âge-là. Tu vois, avec mes amis, avec, heu, voilà, j'étais, heu, j'essayais toujours de me faire un peu discrète. Je je j'étais pas j'étais pas forcément leader, tu vois, dans les groupes et cetera et particulièrement avec mes parents où, c'est vrai que mes parents, heu, dans l'éducation qu'ils nous ont donnée, bah, voilà, l'adulte, heu, c'est celui qui sait et l'enfant, c'est celui qui écoute. Tu vois, on avait pas tellement voix au chapitre quand on était petits et heu et c'est vrai qu'aujourd'hui, où je suis devenue maman, je vois que je laisse beaucoup plus de place à mes enfants que mes parents ne nous en laissaient à l'époque. <sniffs> Heu
OK. Bien sûr. Oui. Mmh mh. Oui, bien sûr. <laughs> D'accord. Oui, donc, tu as tu en as quand même pris, hem, heu cette expérience t'a t'a permis, justement, de peut-être, heu, réadapter et de, heu et d'adapter maintenant ton mode de fonctionnement avec tes enfants.
Mmh. Ouais exactement, donc, ça m'a servi dans ma vie, tu vois, justement, bah, de pas trop forcément suivre les avis, de voir que finalement, bah, oui, même quand tu as des très bonnes notes en terminale, des très bonnes mentions au bac, tu es pas obligé d'aller en prépa, parce que c'était un peu toute la société qui disait qu'en gros, heu, c'était la voie royale, c'était les meilleurs options et cetera, et c'est vrai que, voilà, quelques années plus tard, 1 fois que j'ai été diplômée et cetera que j'ai trouvé mon 1er job, je me retrouvais largement, même en termes de salaire ou de prestige, on peut dire, un peu social, je me retrouvais largement au niveau des gens qui avaient fait des grandes écoles, tu vois, et ça m'a vraiment montré que parfois tu as tu te tu te mets des barrières, en fait, toi-même, et que, heu, tu tu tu te tu essayes de te mettre dans le moule de ce que, heu, les gens, tes parents, la société, en gros, attend un peu de toi et que, heu, parfois, voilà, il faut être un peu créatif et qu'il y a plein de chemins pour arriver, heu, là où on a envie d'arriver et que parfois, même si tu fais quelques détours, heu, à la fin, c'est pas grave sur une carrière, sur une vie, heu, c'est vraiment anecdotique, quoi.
Mmh mh. Bien sûr. Totalement. Totalement. Mmh mh. Mais bien sûr. Ben, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui véritablement, heu, contrairement à il y a quelques années où effectivement la voie royale c'était, heu heu, la voie sen scientifique, si tu avais pas fait scientifique, tu avais, heu heu, entre guillemets «raté ta vie». Hem, aujourd'hui, force est de constater que, heu, quelle que soit la voie d'ailleurs, que ce soit, heu, ce qu'on appelait avant, heu heu, générale ou professionnelle que tu vas choisir, heu déjà l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est que tu choisisses quelque chose qui te passionne
Mmh mh. Ouais. Ouais.
et que tu ailles jusqu'au bout des choses et heu, en étant passionné, et en allant au bout des choses, tu risques même de faire une meilleure carrière qu'une personne qui va faire, heu heu, une voie scientifique, heu, par défaut.
Mmh. Ouais. C'est ça, et puis, ça m'a aussi beaucoup servi, tu vois, aujourd'hui, quand moi je fais du recrutement pour mon boulot, par exemple, je donne beaucoup plus facilement sa chance à quelqu'un qui me dit: «Voilà, j'ai toujours fait ça, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose». Je pense que, tu vois, le fait de moi-même m'être trompée et d'avoir pris une décision qu'après j'ai regrettée, ça m'a vachement ouvert l'esprit sur, en fait, heu, c'est hyper humain de se tromper, des fois, il y a des parcours, tu sais, quand tu lis le CV, tu te dis: «Oh là là, celui-là, heu, il a fait un virage à 180° là, c'est un peu bizarre, peut-être il est instable», et tout, et souvent mes collègues me disent: «Mais toi, tu donnerais sa chance à n'importe qui, du moment qu'il a envie», et c'est vrai que, quelque part, j'ai toujours ça en tête, tu vois, de me dire, en fait, heu, des fois, typiquement, voilà, tu as des enfants qui font des études pour faire plaisir à papa maman ou même, des fois, c'est contraint parce qu'ils leur disent heu,: «C'est nous qui payons, c'est nous qui décidons», ce genre de choses et que parfois, bah, c'est hyper regrettable, mais que, bah, parfois tu as le droit d'avoir une 2e chance et que c'est plutôt cool de pouvoir, heu, rebondir sur autre chose et faire évoluer sa carrière un peu plus tard, quoi.
Oui. Mmh mh. Totalement. <chuckles> Bien sûr. Mais bien sûr. Mmh mh. Bah, c'est génial de pouvoir tomber sur, heu, une RH comme toi avec cette ouverture d'esprit, parce qu'en France, justement, on a tendance à à à plutôt, hem heu, mettre en avant les parcours lisses, heu heu, linéaires et sans f heu
Ouais.
sans bifurcation, j'ai envie de dire, alors qu'au contraire dans les pays anglo-saxons, heu, ils sont mis en avant à partir du moment où, heu mais bien sûr.
Ouais. Ouais, il y a beaucoup plus de fierté, heu, tu vois, aux États-Unis, quelqu'un qui va créer une boîte et qui va rater, en fait, personne va lui dire: «Tu es un loser», on va tous lui dire: «Bah, c'est génial, tu as essayé, la prochaine c'est la bonne», heu, tu vois, ils sont positifs. Et c'est vrai que, voilà, moi, je me suis vachement, heu, à cette période là, dit, heu: «En fait, il faut pas se juger», et en fait, je me suis aussi rendu compte que moi, je me jugeais moi-même hyper durement. Tu vois, je me disais: «Mais tu es vraiment nulle, regarde, tes parents ils ont payé un déménagement, heu, tu es même pas capable de suivre, heu, cette année d'études», et cetera, et en fait, vraiment, la conclusion de tout ça c'était, heu, en fait, si tu le sens pas, n'y va pas, mais tu vois et ne force pas non plus, en fait, tu peux pas forcer, heu, comme tu disais, si tu fais pas les choses avec passion, bah, tu iras pas au bout et si tu vas pas au bout, bah, à la fin, tu as rien gagné, quoi.
Au contraire. Bien sûr. D'accord. Oui. Mais bien sûr. Après c'est vrai que, dans ton histoire, la chance que tu as eue, c'est que, heu, même si au départ effectivement tes tes parents et je pense que, heu, c'est vraiment, heu, avec de très bonnes intentions, t'ont guidée, heu, dans une voie qui pour eux était la voie royale. Hem, mais par contre, quand tu leur as exprimé clairement que, heu, bah, finalement, ce serait pas cette voie mais que ça en serait une autre, ils ont continué à à t'accompagner, à heu, et t'ont suivie et t et t'ont soutenue dans dans cette voie là, contrairement à d'autres pa
Donc il y a pas mal d'enseignements. Ouais. Exact. Ouais. Ouais, ils auraient très bien pu dire: «Beh, écoute, débrouille toi, va travailler, heu, c'est fini, on t'a donné 1 chance, il y en aura pas 2». Donc c'est vrai que, voilà, ça m'a aussi permis d'accueillir aussi cette situation avec un peu d'indulgence et de me dire, heu et encore plus maintenant que, voilà moi-même, je suis parent, je me rends compte que, voilà, je suis maman, je me dis, heu,: «On fait pas tout bien, heu, peut-être que mes propres enfants me me reprocheront des trucs de ce style, en disant que je les ai influencés à faire telle ou telle chose et cetera et que j'ai forcé, même si c'était pas conscient», tu vois et heu, justement, j'essaie beaucoup d'accueillir aussi leurs, heu leurs ressentis, leurs émotions, heu, tu vois, heu voilà, de pas de pas trop forcer les choses, après, probablement, on fera des choses, heu, qui seront pas bien et qu'ils nous reprocheront dans quelques années, mais ouais, je me dis que, parfois, heu, l'important c'est, finalement, la façon dont on analyse les choses après coup et ça m'a vraiment fait grandir, tu vois, cette, heu, toute cette situation et toute la suite et heu, et voilà, et ça a aussi beaucoup apaisé avec mon frère, parce que, finalement, même lui, ça lui pesait que je fasse la même chose que lui ou que j'essaye, tu vois, que je sois toujours un peu dans la course derrière. Finalement, on a des carrières bah, je pense que finalement, ça faisait une espèce de rivalité, là où il y avait pas de raison d'en avoir du tout. On a des carrières hyper différentes, heu, et voilà, il y a pas de sujet donc heu, après coup, heu, voilà essayer de mettre les gens dans des cases finalement, c'est, heu ça peut être, heu, assez dommageable, quoi.
Exactement. Bien sûr. Oui. <chuckles> C c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai? Il y avait une petite jalousie, heu? OK. Mais totalement et c'est ça qui est un petit peu dommage dans j'ai envie de dire, dans l'éducation française au au global, c'est qu'on a tendance à à mettre justement, heu, chaque personne dans des cases et heu, il est d'autant plus difficile d'en d'en sortir. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de de reconversion, il y a de plus en plus de personnes, hem heu, qui f qui, heu bah, qui procèdent à des reconversions tardives, mais souvent parce que, justement, ils ont été frustrés, heu, au départ. Heu, ils ont fait des des des carrières parce qu'avant on faisait des des longues carrières, heu, par défaut pour plaire, heu heu, pour avoir un certain statut social, pour plaire à à à des parents, à la société, heu, à sa famille, et hem, il y a un jour où, ben, on se dit mais
Ouais, exactement. Ouais. Ouais. C'est ça, on est rattrapés en se disant: «On a qu'1 vie et finalement autant faire quelque chose qui me plaît, quitte à bosser 40 heures par semaine», heu, et c'est pas plus mal, finalement, de se placer au centre de nos choix et d'être sûrs, en tout cas, qu'on fait, heu, les choix qui sont cohérents, en fait, avec nos envies.
Exactement. Total. Mais bien sûr. Eh ben, en tout cas, je te remercie véritablement, heu, d'avoir pris le temps de partager avec moi, heu, cette expérience, heu, qui était fort intéressante.
Merci à toi pour tes questions, j'étais heureuse de partager, heu, mon petit parcours et puis, heu, voilà, le le montrer que finalement des fois, heu, c'est bien de de tirer des enseignements et même si on regrette quelque chose, heu, que les conséquences parfois sont hyper positives.
Mais bien sûr.